Ouais c'est vrai que parfois faut tu tu es faut essayer de se projeter, par exemple en t'imaginer, heu, déjà internet dans les années 60, un ordinateur, c'était la taille d'une pièce quoi, on va dire, heu, vingt vingt mètres carrés c'était l'ordinateur. Maintenant, notre téléphone portable, mais ça, c'était pas des c'était internet, c'était le gros truc, heu, dans les années soixante-soixante-dix-quatre-vingt dix.
Ouais, c'est clair. N ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que la mention internet, on l'a pas évoquée, mais tu as raison ouais.
Après, heu, voilà, internet, heu, tre heu, l'information qui circule, nanana. Après, ta alors qu'au final aujourd'hui, heu, tu as juste un les smartphones.
N ouais, c'est fou. Et maintenant, on a on a des n ouais, comme tu disais, tu vois, avant, heu, il fallait beaucoup de monde pour, heu, chauffer l'eau par exemple, alors que maintenant, c'est super simple et ça se trouve, heu, plus tard, ça sera même encore plus simple, ce sera même plus, heu, l'humain qui le fera, tu auras un robot, heu, spécial qui va te chauffer l'eau dans dans ta douche, heu, pour que tu arrives et que tu ouvres la porte et que tu ton eau soit déjà chaude, tu vois? Parce que tu attends toujours un petit peu que l'eau chaude arrive, tu vois?
Ouais. Mouais.
Là, tu auras un robot qui le fera avant toi. C'est quand tu penses au futur, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus?», moi, ça me ça me fascine.
Bah, heu, si ouais c'est fascinant, mais en même temps c'est un peu effrayant, parce que si tu dis que besoin d'avoir quel un robot qui te fasse, heu, l'eau chaude ap et ça, ça veut dire qu'a a après, qu heu, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à te laver ou ça se passe comment à la fin? <chuckles> Parce que a après les robots nous mettraient à la porte parce qu'on sera des même plus capable d'être esclave parce qu'on pourra rien faire du tout.
Mouais c'est vrai. Ouais je suis peut-être allé un peu loin. <chuckles> Ouais. Mouais. M ouais, c'est vrai, mais imagine, tu prends quelqu'un, heu, qui n'a pas connu le micro-ondes comme tu as tu l'as mentionné et qui réchauffait sa nourri ou qui la réchauffait pas tout court sa nourriture, tu le mets dans notre, heu là, tu le fais venir dans notre, heu, dans notre temps et tu lui montres le micro-ondes, bah ça, c'est pour réchauffer. Il va dire, mais vous allez bien et tu as pas besoin de la réchauffer ta nourriture, tu peux la manger directement comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui nous ce qui nous paraît absurde aujourd'hui, heu, ça l forcément, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est c'est absurde à quelqu'un d'avant, tu vois?
Bah Oui ou surtout surtout ça ça te paraît, heu, aussi, heu, incroyable, parce que je pense que quelqu'un ou même la photographie, tu te rends compte les appareils photo.
Mouais, c'est vrai. Ouais, put c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça.
La photo maintenant, maintenant tu prends, sur m m mais le téléphone il y a tout, en fait c'est tout petit, il y a tout, mais les les la photographie ça a tellement changé après le cinéma et p enfin, heu, ça ça aussi c'est un grand truc, heu
Mouais, ouais, c'est vrai. Avant, il fallait te mettre dans la b Ouais c'est vrai que la photo tu as raison, et j et puis s
De voir des images, heu, des des films, heu, sur des grands écrans, c'est c'était un truc qui était incroyable.
Mmh, ouais, c'est vrai, c'est clair. Je pense qu'avant, ils se mettaient dans la dans le petit boîtier là, heu, avec le petit drap sur eux pour être dans le noir, pour pouvoir prendre la photo. Maintenant, tu as juste à sortir ton téléphone de la poche. Tu appuies, ça règle tous les paramètres, tu as la bonne photo de la bonne couleur.
Mmh c'est vrai.